Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, j'en suis, heu, j'en suis j'en suis pas peu fier ouais, c'était c'était vraiment bien et heu, ouais, donc en fait, heu, nous, heu, en avec mon meilleur pote, on a grandi à la campagne donc on adore faire du vélo, vraiment, vraiment on adore ça, quand on était petit.
Un peu fier? OK. Mmh mh. BMX tout ça ou vélo, heu, classique?
Non, heu, VTT, heu, parce que, heu, j'habite à la campagne, donc ouais, fallait faire du VTT. Et heu, heu, d voilà
OK, VTT, ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bah, c'est pour se déplacer.
et donc, heu, n nous voilà partis pour, heu, enfin, quand est quand tu es enfant, le le programme est exceptionnel. Enfin, en tout cas, ce qui nous ze maintenant, j'aurais peut-être un regard différent, mais à l à l'âge qu'on avait, le le programme était exceptionnel.
Mouais. Alors, beh, justement, heu, donc là, heu, tu dis que tu kiffes, heu, voilà le vélo, heu, tu parles un peu de vélo tout ça, mais le camping dans l'histoire, quel était ce ce programme, quel était le que qu'est-ce que c'était cette fameuse expérience alors?
Et ben, là où c'était intéressant, c'est que, du coup, on allait découvrir la région en vélo, donc on avait le vélo, les sacoches et heu, tout notre matériel de camping et en fait, heu, ça durait une semaine. Ça durait une semaine et on chan on on
OK! Ah ouais, donc une semaine de camping.
Voilà, c'est ça. Et en fait, on changeait de de camping tous les 2 jours, heu, on dormait à un endroit, on faisait des randos de vélo, heu, 2 jours après, on rembarquait, heu, le matériel, on repartait à un autre endroit d et heu, on redécouvrait la région. Bref.
Mmh mh. Mmh mh. Donc au final, c'était plus une sorte de b donc au final, c'était plus une sorte de bivouac alors, heu, que camping?
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'était du du bivouac, heu, parce que c'était du camping en en mouvement quoi.
OK. En mouvement. OK, d'accord. Et alors, heu, justement, est-ce que tu as une, heu, une petite anecdote, voilà, pendant cette, heu, cette fameuse, heu, enfin, cette fameuse expérience-là, de d'une semaine de camping. Est-ce que tu te rappelles, parce que bon, c'est vrai que c'était tu avais quand même 12 ans, mais il y a peut-être des choses qui t'ont vraiment marqué?
Ouais.

Beh, c'est des règles, heu, qui, heu vi évidemment sont basiques, mais, heu, mmh en fait, comme comme j'avais souvent l'habitude d'être tout seul à la maison parce que mes mes parents travaillent très tard, heu et donc voilà, j'étais très rapidement seul à la maison. Bah, le 1er soir, quand tout le monde arrive, tout le monde, heu, tout le monde met en place sa tente. Donc ça déjà, c'était, heu, d déjà rien que ça, c'était quelque chose aussi. Heu, parce que, heu, avec mon meilleur pote à 12 ans, on n'était pas très doués. Alors du coup, on le nombre de fois où on s'est pris la tente sur la tête, que les sardines sortent du sol quand on pense avoir fini, que un petit peu comme dans un petit peu comme dans les films quoi hein, la fois où, heu, tu te recules de la tente, tu dis: «Ah voilà, on va bien pouvoir dormir» et d'un coup, elle s'écroule.
OK. Bien sûr, ouais. Heu, ouais, bah, c'est sûr hein. Ouais et c'est c'est ça comme, heu, quand on fait le lit quoi. Comme quand on fait le lit avec le la housse de couette, heu, on met un côté, il y a l'autre qui part. L'autre côté, c'est c'est l'autre qui part, heu.
Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, exactement. Exactement, la tente qui s'écroule un moment, heu, donc, heu, non, c'était assez assez drôle quoi et heu, ouais, voilà et donc du coup, bah, quand tout le monde installe sa tente, bah, moi j'ai faim et heu, les et d la colo était très tournée vers le collectif. Donc du coup je vais cha je vais chercher dans le frigo, on avait chacun nos paniers repas et je commence à manger alors que les autres sont en train de travailler, d'essayer de mettre leurs tentes en place, au lieu de les aider. Oh, c'est des petites erreurs d'enfants, heu, maintenant, heu, évidemment, c'est évidemment, heu, maintenant, voilà.
OK. Mmh mh. Ah oui, d'accord ouais. Oui à 12 ans, on t'en tient pas compte non plus.
Oui, oui, oui, voilà, c'est ça. mmh.
D'accord. OK, ah mais c'est c'est génial et alors justement donc, heu, est-ce que, heu, voilà donc tu as tu as fait, heu, un peu ta tente et cetera. Un peu la la galère, heu, le le 1er soir, heu, à mettre, heu, des sardines à gauche, à droite qui s'envolent dans tous les sens. Hem, est-ce qu'il y a peut-être eu, heu, je sais pas, heu, la météo qui se gâte ou, heu, est ce qu'il y a peut être, heu, je sais pas est ce que vous avez fait un petit un petit feu de camp? Est ce que vous avez f ce ce genre de choses, des-des souvenirs de de je sais pas. De vision, d'odeur, de voilà s tout tout tout ça. Est-ce que tu peux raconter un peu, heu, en détail finalement?
Ouais

Pense qu'à l'époque, j'aurais adoré qu'on apprenne des petites techniques. Mais bon, enfin, après, heu, une fois qu'on grandit, on sait que le ce le <chuckles> le centre aéré avait la responsabilité d'enfants, donc il prenait pas trop de risques sur la nourriture. Donc, non, en fait, on avait, heu c'est c'était compris dedans, on avait des petits paniers repas, il y avait le le centre aéré qui venait en voiture, nous les donner tous les jours. Donc, heu mais ça, c'était pareil. Ça, c'était un moment qu'on attendait, quoi. Ça c'est un moment qu'on attendait, de voir la petite voiture blanche, où tu sais que va y avoir ton panier repas. Ouais, c'est un quand tu as 12 ans, que tu as fait du vélo toute la journée, que tu es avec ton avec ton meilleur pote, heu, le s le sandwich, heu, chips, tu as l'impression que c'est enfin voilà. Ah ouais.
Oui, c'est sûr. Mmh. Ah, donc, c'était un camping assez, heu Ouais. Bien sûr, bien sûr. <chuckles> Ah le san ah oui, carrément ça va jusqu'au jusqu'au sandwich chips.
Ah, mais oui! Oui, oui. Il y avait la moi je me rappelle très bien, il y avait le petit sac avec la bouteille d'eau, le sandwich, le paquet de chips et le dessert. Incroyable. Incroyable!
La Pom'Potes, heu, ou la petite glace, heu.
Ah, le sentiment d'être des explorateurs.
Mouais, ouais, ouais, ouais. Et et justement, est-ce que tu avais la la fameuse, heu, aussi, heu, petite glace, tu sais, heu, du du centre aéré? Tu sais, la bicolore, heu, c'est mmh, soit elle est, heu, au chocolat vanille, soit c'est fraise vanille. Tu enlèves le petit capuchon, là, en en carton, heu, un peu, tu lèches, mais tu as un goût de carton glace, heu.
Oui. Exactement. Ouais, oui, oui. <chuckles> N ouais, ouais, ouais, bah ça, je après une journée à faire du vélo, on l'avait le soir, on l'avait pas la la journée.
Mouais.
Après une journée à faire du vélo, la glace du centre aéré, elle est je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, elle doit être, hem, 100 % de produits chimiques, mais elle était incroyable, elle était incroyable. Je me rappelle encore du goût, quoi. J je
<laughs> Ah mais, c'est ça c'est sûr à cent pour cent, ça, il y a pas de souci. Ah oui, oui, là, le ouais ça, c'est c'est assez, heu, iconique, c'est sûr quand on est petit et et qu'on a et qu'on a accès à à ce genre de choses et qu'on a vraiment de de bons souvenirs. En général, heu, c'est le goût, il reste, heu, ancré, heu, limite à vie, heu, à vie dans l'esprit. Et et, justement, donc alors, heu, tout ce voyage là, comment, heu, comment, finalement, ça s'est un peu, heu, terminé? Heu, qu'est-ce que tu en as pensé, ressenti, heu, bah, vers, heu, vers la fin?
Ouais.